Mmm, kalo lagi dengerin EDM kali ya, karena kan nggak semua EDM bagus kan. Kayak misal, eee, aku lagi dengerin lagunya, mmm, si Rich Brian lah, terus nyambung ke si ini, mmm, <tsk> Weird Genius, te terus kayak yang tembak-tembak gitu kan, Ya Allah kayak nggak nyambung gitu, dan makin berisik gitu kan. <laughs>
Oke. Benar. Setuju. Mhm, iya. Ah, iya iya. Benar benar benar. Oke.
Pernah pernah banget Kak, itu kalau lagi dengerin lagu musiknya EDM. Kalau musik pop masih oke sih, apalagi kalau pertama kita klik misalnya kita cari lagunya Stevy Wonder yang judulnya "Isn't She Lovely" gitu kan. Itu nanti selanjutnya bagus tuh Kak biasanya biasanya. <chuckles> Iya, bener, kalau lagi EDM, aduh buruk deh. <chuckles>
Oke. Mhm. Ah iya. Biasanya ya, berarti untung-untungan nih. <laughs> Ah, kacau berarti ya. Seenggak suka itukah Kak dengan siapa nih tadi ya lagunya maksudnya tidak sesuka itu dengan lagunya gitu ya, Kak, ya?
Iya. Weird Genius tadi.
Mhm. <laughs>
E nggak suka, <chuckles> karena kayak alay. <laughs>
Alay, wow, oke oke. A aduh parah sih. Parah parah, oke oke oke. 1 lagi deh Kak, aku tuh penasaran banget nih. <tsk> Kalau misal Kakak itu dikasih, apa ya, sebutkan 5 lagu yang hanya boleh diputar seumur hidupnya Kakak, entah itu dalam suka maupun duka, Kak? 5 lagu aja.
Kayak lagu angkot, <laughs> netizen budiman sih. <chuckles> Iya. Mhm. Mhm.
Dan alasannya.
Eee, mungkin ininya grupnya ya, kayak band-nya gitu ya. Mhm, yang yang akan aku putar dalam hidup aku, e Justin Bieber, terus Bee Gees, eee, Boyz II Man, mmm, terus itu ber berapa ya? E 3 ya, Justin Bieber, Bee Gees, Boyz II Man, MLTR, sama mungkin 1 lagi Stevie Wonder, uh best. <chuckles>
Hmm, boleh boleh, boleh boleh deh, korting. Mhm. Justin Bieber. Bee Gees. Mhm. 3. Mhm. Oke, kenapa tuh Kak memilih 5 ini dibanding dengan semua lagu yang tadi Kakak jabarin, Kak?